Hmm oo.
'Yon. Ah, do'n kasi no'ng panahon naman na nag-ge-gym ako, mapayat naman ako. Ang goal ko naman no'n is parang magka-gain weight. At mad madagdagan 'yong timbang ko at saka magkaroon din ng cuts 'yong mga muscle gano'n. Eh, oo, totoo. Kasi ewan ko para nakakaadik din. Saya ding tuma no'ng dumating 'yong pandemya, hindi ko na pala kailangan mag-gym kasi pagdating pala ng pandemya, do'n pala, oo. <laughs>
Ah. Oo, hmm. Oo. Ah, okey. Timbang mo, oo. Hmm, mga muscles mo ganyan, oo. Pero ano ano ba 'yon, natigil ka? Oo. <laughs> Lolobo din. <laughs> Hindi alam mo ba 'yong sa tingin ko nangyari sa'yo, parang nawala nga 'yong routine mo sa pag-ge-gym eh. Kasi parang napansin ko kumbaga kung regular ka nag-ehersisyo tapos na nahinto, talagang ang bilis, ang bilis makataba, ang bilis makalobo ng katawan.
Mm. Mm. Na naputol, oo. Mm. Napansin ko nga 'yon no'n kasi parang di 'di ba 'pag nagsimula ka kasi mag-gym, tapos nagustuhan ng katawan mo, hinahanap-hanap mo 'yon, eh. Hahanap-hanapin talaga, eh. Tapos 'yong nag-e-enjoy ka na sa pag-ge-gym tas biglang gano'n nahinto, parang ang hirap. Kaya e siguro parang 'yong katawan ko na iba yung naging reaksyon kaya siguro lumobo ako, lalo na no'ng pandemya hindi naman ako makalabas. Siyempre sarado naman lahat 'yong mga gym no'ng mga panahon na 'yon, mm. Tas wala na
Oo. Tama, tama. Mm. Oo. Ha Oo. Kumbaga <laughs> Oo, walang gym no'ng panahon na 'yon, eh. Talagang mag mag-i-improvise ka na lang sa bahay mo, sa kwarto mo, 'di ba?
Mm.